Ừm, bây giờ những cái khác thì mình nghĩ là mình đang làm tốt rồi, cho nên là như bạn nói á, mình chỉ có mong về cái việc tập thể dục hàng ngày của mình thôi. Thì theo như mình mong muốn nha, là mình sẽ được tập thể dục mỗi ngày, có thể là nửa tiếng tới 1 tiếng thôi nhưng mà nó sẽ không có bị, ờ, ảnh hưởng đến những cái hoạt động khác của mình á bạn. Tại vì bây giờ như mình nói á là cái công việc hàng ngày của mình nó đã cố định rồi và cộng thêm đó là cái việc đi học thêm vào buổi tối của mình luôn á, thì nó làm cho mình rất là cảm thấy mệt mỏi và hông có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ á. Thì cho nên là nếu mà được thì mình rất là mong có thể được, ờ, tập thể dục mỗi ngày khoảng 1 tiếng. Ờ, với và mình cũng rất là muốn được, ờ, thử nhiều cái cách khác nhau á, nhiều cái bộ môn khác nhau á, bạn, trong cái lĩnh vực này á. Ờ, nhưng mà do cái do thời gian nè, và do, kiểu như, mình cũng thấy mệt mỏi bởi vì đi làm nhiều này kia á, cho nên là bây giờ mình vẫn chưa có làm được luôn á. Bạn có những cái cách nào hông ta?
Ờ, thế à? Ừm, mình hiểu rồi. À. Vậy hả? Ừm, mình hiểu rồi. Thế thì bây giờ nè, hông biết là trong những cái bộ môn mà bạn nói là bạn cũng muốn thử á, thì có một cái môn nào mà bạn, gọi là, yêu thích hông?
Ừm, thiệt sự là mình có thích bộ môn yoga á bạn. Thì hồi trước là mình cũng đã từng có một thời gian mình tập bộ môn này rồi á, và mình thấy nó rất là hợp với mình luôn. Ừ, nó rất là hợp tại vì nó cảm giác như mình được nhẹ nhàng và thấy thanh thản á, ừ, mình hiểu được cái cơ thể của mình nè. Vậy cho nên là hồi đó mình thấy mình rất là ô kê luôn về, kiểu, tinh thần lẫn luôn á. Ờ, bây giờ một một thời gian mà mình hông tập luyện nó á, thì mình thấy bản thân mình rất là hao mòn và mình cũng rất là muốn thay đổi cái việc này á.
Yoga. Là hay. Ừm. Ừm, mình hiểu nha, ừm. Rồi.